Mm, alam mo tama ka diyan. Kaso ang problema ko kasi 'pag minsan nag 'Pag nagluluto ako ng may sabaw, ayaw naman ng mga bata. Ang gusto nila, parang pritong hotdog lang, itlog, gano'n. Eh, siyempre, hindi naman healthy 'yon, 'di ba? Oo, hindi ko naman masabi sa kanila na, ano, dapat ganito. 'Pag ayaw kasi nila, ayaw talaga nila kaya nahihirapan ako, eh, sumasabay pa sa trabaho ko. Kaya parang feeling ko minsan nai-stress ako alam mo 'yon, na hindi ko alam kung paano talaga isisingit 'yon, 'yong pagluluto ng masustansyang pagkain.
Puwede rin, ano, oo. Mm. Puwede mo rin ang gawin mo Oo. Hmm. Oo. Oo, oo. Hmm, naunawaan ko. Kung sinasabi mo halimbawa, gusto nila 'yong egg. So puwedeng gawin mo mag-research ka ng ano pa bang ibang luto ng egg, o kaya alam mo 'yong <tsk> Y 'yong ginagawa ng egg, ng mga gulay-gulay, tapos hotdog para at least nando'n pa din 'yong gusto nila na pagkain. Nando'n sa kanin na iluluto mo, pamilyar ka ba do'n?
Ah, oo may nakikita nga akong ganiyan 'yong may sabaw pa din, 'di ba, kahit papaano. Tapos parang may konting-konting gulay lang para hindi nila halata. Alam mo tama ka diyan, eh. Siguro minsan iluluto ko talaga 'yan para kahit papano magustuhan din naman nila, 'di ba, at makakain sila ng gulay. Tapos ang pinoproblema ko naman is 'yong 'pag nawawalan ako ng budget. Siyempre kailangan, 'di ba, magaling ka talaga mag-budget at puro talagang masustansya dapat 'yong makain nila 'no. Paano kaya 'pag 'yong talagang ubos na 'yong budget ko? Mayro'n pa kayang masustansyang pagkain na, alam mo 'yon, na hindi naman sobrang mahal?
Mm. Mm. Oo, wise. Mhm. Oo. Oo, o Oo. Oo, may mga gulay ka namang mabibili na hindi naman mahal. Mayro'n kang mabibiling gulay na pinaghalo-halo na, sa palengke. So, tapos gawin mong chopsuey. Bili ka lang ng ilang itlog na pugo. Oh, 'yon puwede gano'n 'tas lagyan mo ng kaunting atay, oh, healthy na 'yon pero magugustuhan pa rin nila kasama pa r ...aga, 'di ba?
Mm. Oo, tama ka diyan, 'no. 'Tsaka oo nga pala, 'no, mayro'n nga palang ah, kaysa bumili ka ng, ano, ng isa-isang gulay, mayro'n nga pala sa palengke na, ano, 'yong mini-mix na nila para isang lutuan na lang, 'no. 'Tsaka mas mura pa, 'di ba? Oo, alam mo gagawin ko 'yan, bibili talaga ako ng mga balot-balot na gulay para mura na, tapos healthy pa, 'no. Pero kasi minsan ayaw din nila ng gulay, eh. Sa tingin mo mayro'n kayang alternative do'n sa gulay para kahit papano naman, eh, ano, 'yong maging healthy pa din kahit hindi gulay, mayro'n ba no'n?
Oo. Mayro'ng gano'n. Tama. Oo. Tama ka. Mhm.